Certamente. E secondo te cosa si gh dovrebbe fare in questi casi? Per esempio, per aiutare una persona a a f "insegnarle," tra virgolette, a star da solo? Cioè come aiuteresti tu un amico che ha questo problema?
Ma, uhm, guarda, mhmm, se io vedo co un amico ha mio ha questo problema io non non lo aiuterei a f ehm, stare bene con se stesso, aiuterei a capire perché già non sta bene. Cioè, se tu non stai bene con te stesso, secondo me, non è un un fatto di: "Ah, devo imparare a star bene da solo." Non è che devi imparare a star bene da solo; per me devi imparare cioè, devi capire perché già non è così, capito?
Certo. Chiaro. Certo. Quindi tu dici che, già di base, noi, comunque, in una condizione di ipotetica perfezione interiore con noi stessi dovremmo essere già capaci di star bene da soli, quindi nel momento in cui non ci stai c'è un problema.
Beh sì, in teoria sì, sì. La vedo così. Poi, ehm, è chiaro che non è non non tutto, no, è così semplice come sembra; però, uhm, grandi linee se devo descrivere, no, uhm, il mie il mio pensiero il mio filo di pensiero è quello più o meno. Cioè che uno dovrebbe riuscire a far 100 da solo. Tutto quello che c'è dopo, che sicuramente, no, è necessario per vivere una vita felice, non dico che tu devi stare da solo tutta la vita, però è tutto, diciamo, un di più, in un certo senso. Esatto, esatto.
Okay. Cer Certo, certamente. Cert Un grasso che cola. E secondo te quale potrebbe essere un non so, un iter che può portare una persona che magari è abituata in un rapporto di coppia, a riacquistare la capacità di star da solo?
Guarda <chuckles> il tempo, mi verrebbe da dirti il tempo. È una cosa che non è che puoi ch eh, capito, curare così.
Okay, okay. No, certo. Non dall'oggi al domani.
Però sì, col tempo sicuramente tutto tutto migliora, tutto passa, no, che poi, lo so che è un luogo comune, però effettivamente alla fine è così.